Ciao!
Ciao, ciao. Buongiorno, eccoci qua, sì. Mh-mh.
Buongiorno, rieccoci qua. Allora, penso che entrambe abbiamo vissuto la pandemia, no, il famoso Covid 19. che di cui oggi magari sorridiamo, ma che ci ha dato un po' di filo da torcere diciamo. Ma dimmi un po', da allora ad oggi come pensi che siano cambiate le cose, soprattutto per quanto riguarda il mos il modo di vivere, no?
Sì, sì, <chuckles> il famoso, mh-mh. Eh, certo però <chuckles> Ti mh-mh. Mh?